Oh. Alhamdulillah sehat Mbaknya, eh, Masnya, juga gimana sehat kah?
Oke. Oh iya, sehat-sehat itu ya ya memang kan e kalo kita lihat, suka lihat berita-berita gitu ya, kadang-kadang kan banyak tuh kasus-kasus bully gitu ya di sekolah gitu ya Mas, ya? Heeh, yang kadang-kadang kita dengernya juga waduh miris banget kalau apalagi sampai di apa namanya, dipukuli di tempat umum, di apa namanya, direkam lagi gitu. Kan kadang-kadang kita melihatnya juga aduh ngenes ya, ngenes banget heeh ngeri banget gitu ya? Apalagi kan kita juga pernah sekolah waktu dulu-dulu kan, tapi enggak, untungnya enggak pernah mengalami hal yang seperti itu gitu ya. Eee, kalo menurut, Masnya, gimana tuh tentang, pep perilaku bullying di sekolah?
Heeh. Iya iya iya iya iya. Iya iya iya, betul betul. Heeh heeh heeh. Nah itu dia heeh. Ngeri ya, ngeri banget ya. Mhm mhm. Iya iya iya iya. Mhm mhm. Untuk saya sendiri, pastinya menentang banget ya perilaku bullying di, eee, sekolah gitu loh. Eee, mmm, apalagi ini yang emang udah bisa, eee, terang-terangan banget. Eee, meskipun emang teknologi teh udah maju ya. Dan bisa segalanya diviralin tapi mereka tuh kayak emang, eee, ini masih nekat gitu loh untuk, eee, melakukan bullying gitu. Jadi, pengaruhnya pun pengaruh si bully ini tuh, eee, emang enggak main-main ya.
Heeh. Iya. Oke betul banget itu. Heeh. Betul betu betul. Nah, kayak gitu ya, heeh. Betul betul betul. Nah. Mhm, betul. Nah kayak gitu. Iya iya iya.
Enggak main-main maksudnya, eee, apa, e yang dilakukan, eee, itu yang ngebuat, eee, beberapa korban jadi emang, eee, trauma ya pastinya.
Iya betul. Mhm. Tul sulit untuk bangkit lagi, iya betul banget heeh. Iya iya iya. Mhm.
Heeh heeh. Trauma terus, eee, bahkan, eee, pengen mogok sekolah, pastinya. Gitu loh.
Oke. Ya pastinya sih heeh. Apalagi kalo iya. Apalagi kalo kit kita lihat ini ya, apa namanya alasan si pelaku gitu ya? Kadang-kadang kan alasannya kalo kita lihat di berita kan cuman karena iseng, karena bercanda, gitu ya? Heeh, padahal heeh, alasannya kayak gitu padahal memang sih ada rasa, kalo menurut aku sih ada memang ada kebiasaan menindas ataupun dia merasa superior dibandingkan, eee, siswa yang lain. Dan biasanya itu karena pengawasan dari, entah itu sekolah ataupun orangtuanya yang kurang. Gitu, kan enggak mungkin bullying itu terjadi langsung gitu ya, bisa aja dari awalnya cuman usil, ka yaw lama-lama karena enggak ada yang mengawasi, enggak ada yang menegur, gitu ya Kak ya? Nah bisa jadi langsung tuh, e berlebihan akhirnya nambah lagi, nambah lagi, ketagihan seperti itu heeh. Coba kalo dia b usil sekali terus dimarahin atau kena sanksi. Nah, biasanya langsung mundur tuh enggak terjadi. <chuckles> Gitu, iya heeh. Betul.
Heeh heeh. Da heeh heeh. Lalu emang gimana-gimana? Gimana, Mas? Mhm. Betul betul. Iya iya iya iya. Betul betul. Heeh, jadinya <laughs> Iya iya ceritanya memang karena ini, tu juga kan, karena emang eee